Да, можно попробовать. Это, возможно, будет более эффективно. И, а, также я хотела уточнить у тебя, сколько у тебя времени для, а, каких-то еще дополнительных ритуалов вечером?
Ну смотри, я обычно возвращаюсь домой, это где-то в часов 8. Да, в 8 я уже обычно дома, если я не заезжаю за какими-то еще покупками в магазин, но это крайне редко бывает. Обычно мой муж это в течение дня там делает. Э, редко когда там мне что-то докупить нужно. И вот в 8 я уже дома. Ну и, скажем так, до 11 часов вечера я, вот, э, м, если я там не убираюсь, если я там никаким, м, х домашним хозяйством не занимаюсь, да, там <grunts> ужин приготовила и на этом, в принципе, всё. То вот у меня есть, да, вечернее время такое.
Так. Хорошо. И вот еще, а, хотела бы задать 1 вопрос, чтобы более точно, а, продумать советы, которые я тебе смогу дать. Есть ли у тебя на фоне стресса какие-то проблемы со сном? Или, может быть, ты просыпаешься среди ночи или с утра чувствуешь, э, вялость, хотя спала достаточно. Есть ли у тебя такие проблемы?
А, ты знаешь, я, если честно, вырубаюсь. Вот, э, вечером <chuckles> я точно могу сказать, что у меня проблем с тем, как я засыпаю, у меня нету. Потому что я, ну вот находясь, по всей видимости, вот на таком каком-то стрессе и таком достаточно, а, жестком ритме в течение дня, я потом просто вот вырубаюсь. Единственное, что с утра, когда я просыпаюсь, вот не то чтобы у меня нету энергии, но у меня нету какой-то вот такой, знаешь, мотивации, потому что я знаю, что меня ожидает в течение дня. Вот это да, есть.
Н-да. Слушай, ну, очень здорово, что у тебя сон хороший, крепкий, потому что получается, что твой организм все-таки за ночь восстанавливается. А, и это очень уже большой бонус, на самом деле. А, так что я тогда могла бы тебе посоветовать просто какие-то расслабляющие практики внедрить в свой вечерний, э, э, такой вечернее время отдыха. Можно попробовать, например, а, сделать какие-нибудь, а, небольшие упражнения. Ну, например, на растяжку или йогу. Что-то такое, балансирующее нервную систему. Потому что, если ты особенно мало двигаешься в течение дня, то это поможет телу немножко расслабиться и выпустить вот этот, м, излишний стресс, который может накапливаться и чувствоваться как, а, как будто бы, м, зажим в мышцах, какой-то вот дискомфорт. Э, возможно, такой вариант для тебя был бы оптимальным, а после такой растяжки можно сделать, например, медитацию или какую-то дыхательную практику. Э, скажи, тебе вот что-то из этого было бы интересно?